तो मेरी ना, एक समस्या है कि, मैं जब शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि अ, क्या खरीदूँ और क्या नहीं? मतलब जब घर से निकलती हूँ ना, तो मतलब ये सोच के निकलती हूँ, अरे ये आज तो मैं ये लूँगी, ये लूँगी और मतलब सब कुछ लूँगी, जो-जो मुझे पसंद है या वहाँ पे मुझे जो पसंद आएगा। एक लिस्ट बना के निकलती हूँ घर से कि आज तो मुझे ये शॉपिंग करनी है ये शॉपिंग करनी है ये ज़रूरत की चीज़ें हैं या, ये अपने लिए करनी है और बाज़ार जाते ही ना, मतलब मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं और जो मैंने लिस्ट में बनाई होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें, वो तो लि ले पाती हूँ कम और बेवज़ह की फ़िज़ूल ख़र्ची और बेफ़िज़ूल चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ और मुझे समझ नहीं आता है कि अ, मतलब पैसे भी इतने ज़्यादा ख़र्च कर देती हूँ, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं आ पाती हैं और कहीं न कहीं, घर आ के जब मैं ये देखती हूँ, कि मैंने शॉपिंग तो इतनी सारी कर ली है और पैसे भी काफ़ी सारे बर्बाद कर दिए हैं, उन चीज़ों पर, जो कहीं न कहीं मेरे लिए ज़रूरी नहीं हैं। तो मुझे बाद में बड़ा ना पछतावा होता है कि, अरे मैंने ऐसी चीज़ों पे, पैसे क्यों ख़र्च किए। तो मैं एक शॉपिंग करते समय सही निर्णय कैसे लूँ, कि मैं सही चीज़ें लूँ और अ, मतलब जो मेरा बजट है, वो भी ना हिले और सही चीज़ भी ले पाऊँ, कहीं न कहीं जो मेरी अ, मतलब मन इधर-उधर होता है, कि ये सारी चीज़ें ले लूँ, या ये ले लूँ, वो ले लूँ, उन चीज़ों पर मैं कंट्रोल कर पाऊँ? जी।
बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को है बिल्कुल समझ गया हूँ कि क्या आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा, दिक्कत आ रही है आपको। क्या आप मुझे बताएँगे कि ये अब से शुरू हो गया या आपको पहले से भी इसका है निर्णय ल निर्णय लेने का बिल्कुल जो आपको ना बिल्कुल गलत अ, निर्णय ले रहे हो कपड़े लेने में चुनाव करने में? या आप घर से जो निकल जाते हो कुछ अ, इरादा करके और कुछ और खरीद के आते हो? या आज का है या आपको पहले से भी इसकी आदत
जी। देखिए बिल्कुल, अ, आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी आदत है ना, ये मतलब आज से नहीं है। ये हमेशा से है, कि अ, घर से सब कुछ सोच के जाना एक लिस्ट तैयार करके जाना कि मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ये लेनी है या घर-गृहस्ती की जो जो चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत वाली होती है ये लेनी है। पर बाज़ार जाके मेरा पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है, मुझे जो चीज़ जैसे कि मान लीजिए बाज़ार में घुस रही हूँ, जैसे ही मैं बाज़ार के अंदर अ, जो दुकानें होती हैं वहाँ से शुरू करती हूँ ना, तो फिर मेरी नज़रें होती हैं सिर्फ़ बाज़ार में लगी हुई चीज़ों पर और जो लिस्ट बना के ले जाती हूँ वो तो कहीं भूल ही जाती हूँ। उसमें से थोड़ा-बहुत अगर देख लूँ या याद आ जाए, या सच बताऊँ कभी-कभी तो लिस्ट खोलती नहीं हूँ बस दिमाग में चल रहा था अरे ये तो मैंने दे खुद से ही लिखा था मुझे तो याद है। मुझे लिस्ट चेक करने की क्या ज़रूरत है? और मैं बस थोड़ा-बहुत सामान ले पाती हूँ और भूल जाती हूँ और जब अनावश्यक मतलब बिना ज़रूरी चीज़ें हैं, ग़ैर-ज़रूरी जिनकी कोई इस्तेमाल नहीं है फिलहाल में, उन चीज़ों को भी खरीद लेती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं जब बाज़ार में घुसती हूँ तो एक नज़र मेरी दुकानों के बाहर जो सामान लगा होता है या अ, कैसे भी करके, वो जो अ, दिखाने के लिए कि हाँ, यहाँ पे ये लगा है ये लगा है, चाहे वो कपड़ों अ, की बात करो या अन्य जो दूसरी चीज़ों की। तो इस तरीके से मेरा दिमाग ना घूम जाता है और अ, भूल जाती हूँ, कि मतलब क्या कपड़े लूँ? क्या नहीं लूँ? और क्या ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जिनकी लिस्ट बनाई है। सब इधर-उधर उथल-पुथल हो जाता है। जी।
ऐसे में कभी आपने मुझे एक मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। क्या आपने कभी प्रयास किया है कि मैं देखूँ, कि मैं तो घर से किसी चीज़ के लिए निकल रही हूँ और जो है ज़रूरत की चीज़ें होती है जिसका आपको बिल्कुल एक जो कागज में लिख के निकलती हो, तो कहीं न कहीं, ऐसा क्या हो जाता है कि बिल्कुल आप, दूसरी चीज़ों के ऊपर ना आपका ध्यान जाता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है, कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप मुझे खुल के बताएंगे तो सुविधा देने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। जी।
जी, देखिए अ, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगी कि अ, ये जो मेरा मतलब शॉपिंग करना है ना? ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जैसे लगता है ना, कि मान लीजिए मैं उदास बैठी हूँ और अगर मुझे कोई ये बोल दे, कि चलो बाज़ार चलना है खरीदारी करने शॉपिंग करने, तो मैं बताऊँ वो जो मेरी उदासी है ना? वो एकदम से गायब हो जाती है और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अ, मुझे बाज़ार करना शॉपिंग करना बड़ा मज़ा आता है उसमें बड़ी बड़ा अच्छा लगता है। और शायद ये जो मेरी उत्सुकता होती है शॉपिंग करने को लेकर, कि हाँ चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग करना, तो शायद यही कारण है कि मैं उत्सुकता के कारण अ, भूल जाती हूँ कि क्या चीज़ें मुझे लेनी ज़रूरी हैं और क्या नहीं? जी।
जी। ऐसे में आप मुझे ए एक और प्रश्न का स अ, उत्तर दीजिए, कि क्या आप अकेले जो है, ये जो शॉपिंग के लिए जाती हो, अकेले जाते हो या कोई आपका जो मित्र होता है या कोई परिवार वाला कोई सदन ऐसा साथ अ, साथ में होता है, जो आपको बिल्कुल शॉपिंग के दौरान साथ होता है, आप मुझे बता देंगी?
जी देखिए बिल्कुल अ, आपके सवाल का मैं जवाब दूँगी, क्योंकि अ, आपने पूछा शॉपिंग अकेले जाती हो या परिवार के साथ। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी जो शॉपिंग करने की जो आदत है अ, उसके लिए ना मुझे अ, परिवार के साथ जाना पड़े, दोस्तों के साथ जाना पड़े या फिर अकेले जाना पड़े। मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ, मतलब मुझे ये भी नहीं रहता कि नहीं, मुझे दोस्तों के साथ ही जाना है। अगर मेरा मन किया तो मैं, बाज़ार करने के लिए ही निकल जाऊँगी और भूल जाऊँगी मतलब आपने अ, मेरे आजू-बाजू कोई दुनिया दूसरी भी है। मैं सब भूल जाती हूँ सिर्फ मुझे बाज़ार दिखती है और और मैं खुद को देख पाती हूँ और बाज़ार में लिखे लगे हुए सारे सामान। कभी तो ऐसा होता है कि अकेले जाती हूँ, तब भी मुझे अच्छा खासा मेरा बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मैं खो सी जाती हूँ उन चीज़ों में। जो सही निर्णय है, सही चीज़ों को लेना चाहिए, वो ले नहीं पाती और दोस्तों के साथ तो अक्सर करके ऐसा होता है, कि दोस्त भी कहीं न कहीं कहते हैं, "अरे ये क्या ले रही है", क्योंकि जो मैं लिस्ट बना के गई हूँ पता चले, उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो कह "अरे ये क्या ले रही है, दूसरी चीज़ ले ले। ये, ले ले अच्छी लग रही है।" ऐसे करके ना वो कहीं न कहीं अ, मेरे मन में ये भावना ले आते हैं कि, अरे ये अच्छी नहीं लग रही है, तो दूसरा कुछ देख लेते हैं। मैं दूसरी चीज़ों पर अ, चले जाती हूँ, दूसरी चीज़ें खरीद लेती हूँ। तो ये मेरा अ, मेरे खुद अकेले शॉपिंग करने पर भी होता है और दोस्तों के साथ शॉपिंग करने पे भी होता है, कि मैं शॉपिंग करते समय, जो सही निर्णय होता है वो नहीं ले पाती। अ, और अक्सर करके मैं सिर्फ गलत निर्णय ही ले ले, लेती हूँ और गलत शायद, इसीलिए शॉपिंग में भी कुछ गलतियाँ कर ही देती हूँ, जी।
अच्छा ये निर्णय लेने किस चीज़ में जैसे कि आपको जो चीज़ें लानी होती है, अच्छी चीज़ लाने में या मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो नहीं लाने में आपको निर्णय लेने में बिल्कुल अ, दिक्कत आ रही है।
जी, देखिए सच बताऊँ तो अ, आप सही पहचान पा रहे हैं मुझे कि मुझे अ, जो निर्णय लेना है ना? ये एक तो जो लिस्ट बना के जाती हूँ, वो भूल जाती हूँ। कि अ, वो मुझे क्या-क्या याद रखना है और क्या-क्या लेना है? और निर्णय लेके जाती हूँ घर से कि ये लेना है, ये लेना है ज़रूरत की चीज़ें हैं, और ले आती हूँ बेवजह अ, कभी-कभी कुछ चीज़ें उनमें से तो होती ही होती हैं बेवजह कुछ और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो निर्णय नहीं ले पाती हूँ कि नहीं-नहीं अ, ये अभी ज़रूरी नहीं है और ये मैं बाद में ले सकती हूँ। और कभी-कभी कपड़ों की बात करें, तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा मैं अ, समझ नहीं पाती, दोनों तरफ़ मेरा मन भागता है लूँ या नहीं लूँ? तो वहाँ और ले फ़िर भी आखिर कर मैं लेके ही चली जाती हूँ। लूँ ना लूँ करते-करते मैं ले ही लेती हूँ और घर आके एक पछतावा होता है अरे ये कपड़ा तो बहुत महँगा है। बेकार ही मैंने उस टाइम टाइम पे अ, कहीं अपने मन को समझा लिया होता। सही निर्णय ले लिया होता तो ये पैसे की बर्बादी करके आई हूँ ये ना होती। जी।